Bueno, definitivamente, eh, mis metas a corto plazo es seguir con la terapia, porque, como te digo, sí he notado mejoría, pero no no no estoy al 100% no voy a estar al 100%, pero por lo menos, llegará un punto en que en que ya me pueda desenvolver y pueda hacer, ¿no?, l lo que estoy acostumbrada a hacer. Y esa es mi meta, de verdad, como a mediano, corto plazo, porque todavía me queda un ma de ter 1 mes más de terapia. Estoy ahorita ya yendo, como eso pasó en septiembre, entonces, estuve octubre y noviembre yendo 2 veces a la semana, ya este mes el doctor, el or el ortopedista me ha bajado la terapia a 1 vez a la semana. Entonces, digo, bueno, eso y él me dice: "No, eso es indicación de que de que, pues, estás teniendo mejoría, que es un proceso, que no es de la noche a la mañana, que es un proceso que va a ser largo", pero esa es mi meta, terminar con la terapia, la terapia la debo terminar a principio, eh, mediados de enero, perdón, por ahí en 1 mes aproximadamente, ya las terapias las debo haber acabado y, espero que para entonces, pues ya, ¿no?, después de la revisión que me vayan a hacer, estar como como ya, mm, casi al 100% que vuelva a mis actividades normales.
Okey. Ujú. Ujú. Ujú. Claro. Ahora, también me has comentado de que tienes cuentas con el apoyo de tu familia inmediata, eh, evidentemente, has tenido, pues, apoyo médico adecuado, lo que según lo que me cuentas. Aparte de ellos, ¿has tenido apoyo de otra forma?, tal vez, en tu trabajo, eh, me refiero a apoyo de personas, ¿no?, porque, claro, tienes este apoyo del del del escritorio elevadizo, ¿no?, pero personas, más que todo, personas que te escuchen lo que te está pasando, eh, con quien puedas compartir lo que te está pasando. ¿Tienes ese tipo de apoyo?
Sí. Ujú. Sí.